Ach ja, ja, das ist, wenn wenn’s das, also so eine gemeine Suggestive echt, ist sehr selten vorgekommen in der Vergangenheit. Ähm, aber da ich würde da, glaube ich, auch, das ist da muss man natürlich spontaner reagieren, schlagfertiger reagieren, aber das würde ich, glaube ich, genauso handhaben wie bei dem anderen Beispiel. Also, da würde ich auch sagen, ähm, dann, äh, wenn's um Umzug also, wenn ich jetzt sagen würde: „Ne, ich habe nichts vor“, und dann sagt der: „Umzug“, dann kann ich ja immer noch sagen so: „Ah, ich habe aber total Rückenprobleme“, oder so, weißt du? Man kann ja immer noch so was nachlegen, so als Argument, ne? Ja, mhm.
Okay. <laughs> Okay, okay. Also, halten wir fest, du du hast dich zwar zum Nein-Sagen bekannt, hast aber final noch nicht den Weg für dich gefunden, wirklich in der absoluten Strenge das auch durchzuziehen.
Mhm. Ja, so kann man's eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also, es gibt Situationen, wie gesagt, da fällt es mir leichter. Und dann gibt's Situationen, grade im privaten Kontext, wo es mir dann vielleicht wirklich noch schwerer fällt. Richtig.
Ja. Okay. Wenn du die Möglichkeit hättest, der Person von früher noch 'n Rat mit auf 'n Weg zu geben, was würdest du heute sagen?
Ähm, wenn's dich kaputtmacht oder wenn's anfängt, dich kaputtzumachen, änder was und schnell und denk nicht so lange nach. Also, zieh einfach 'ne Grenze, wenn du das Gefühl hast, dass da stimmt was nicht. Das würde ich der Person sagen.
Ja. Also, absolut toll. Also, ich finde das auch genial, dass du das mit mir geteilt hast, auch so in der Tiefe und so persönlich und hat echt Spaß gemacht.
Sehr gerne. Super gerne. Hat m hat mir auch Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüs.
Bis dann.